آه، وكنت إيه ده أنا كنت بابدأ الطبخة إمم، أنا كنت بابدا الطبخة من أصولها بقى اللي هو إيه لو هاطبخ أسلق اللحمة و وأعصر الطماطم اعملها صلصة وما أعرفش إيه، عارفة اللي هو إيه جايباها من تحت أوي يعني، أيوه.
ده إيه الشطارة دي، الله أكبر. ده أنتِ بادئه ما ما فيش حاجات جاهزة، آه، <chuckles> لأ سِت بيت، سِت بيت بقى <chuckles> طَب ما فيش حد قال لِك مثلًا تجيبي صلصة اللي هي متسبكة جاهزة تحطيها مثلًا ف الحاجات اللي هي بتسهّل شوية؟
آه، كنت عبيطة أوي بجد. بُصي آه، ما أنا ده اللي أنا اتعلمته بقى، ما أنا هح هاحكي لِك أنا قعدت بتاع كده 3 شهور مثلًا في الأول، وعايزة أقُول لِك كانت كل يوم حاجة حلوة، يعني لو مثلًا ما فيش حاجة حلوة تبقى باعمل كيكة تقعد يومين، ما فيش كيكة أعمل له بسبوسة مش عارفة Tart مُربّة إيه، آه، م ما أقولكيش أنا تخّنته في ال3 شهور دول 10 كيلو أصلًا <giggles>
مش من الأول <chuckles> ده دَلع، الراجل اتدّلع آخر دَلَع. إمم. أصلًا! صباح الفُل <giggles>
<chuckles> أيوه أنا كنت باخس وهو بيتخن، فالمهم أنا بدأت الموضوع كده بصراحة وبعد كده قلت: "لأ stop بقى أنا تعبت فيه إيه أنا زهقت كمان" وبقيت أعتمد بقى زي ما ك
ما شاء الله <laughs> طََب بدأتِ تزهقي بقى الحمد لله إمتى؟ <chuckles> بدأتِ إمتي تقولي لأ كده كفاية بقى أفورة <chuckles>
آه يعني آه كفاية حرفيًا، فبدأت أقُول لأ خلاص بقى كفاية كده بدأت أحس بقى اللي هو لأ مش كل يوم هاطبخ، مش كل يوم هاعمل أكل الكلام ده كُلّه، آه بعد 3 شهور، آآ آه، بدري طبعًا أنا لحقت نَفْسي بدري بدر أنا كنت خلاص بقى زهقت ما أنا ب إيه ده في إيه بجد يا جماعة.
3 شهور؟ طَب حلو بدري يعني. شاطرة <chuckles> طَب وهل بقى كنتِ بتطبخي أكلات، أكلات؟ يعني محشي بقى دخلتيها تقيل أوي على تقل؟
آه. جدًا، باقُول لِك أنا بادءاها، بادءاها، بُصي باشمّر حرفيًا يعني أنا فاكرة إن أنا عملت المحشي ده بعد شهر جواز مثلًا يعني اللي هو
الله أكبر. شهر، ده أنتِ ما شاء الله بادئه بعد سنتين 3 <chuckles> أنتِ بدأتيها شهر <chuckles>
<chuckles> مثلًا <chuckles> بس هاقول لِك على حاجة برضه عشان ما أبقاش إيه يعني أبقى حقانيّة برضه، يعني أنا من الناس اللي بتجيب الكرنب مسلوق جاهز، يعني فاهمة أنا حن آه.
إمم. لأ كتّر خيرِك يعني حاجة كبيرة جدًا طبعًا <chuckles>
آه باجيب أنا الباقي الخُضرة والحاجات دي وباعمل اله ال ال اسمها إيه الرز وكده، لكن الكرنب نَفْسه كسلق بقى وتقطيع بصراحة ب باجيبه متقطّع ومسلوق جاهز، يعني اللي هو لأ على الحشو على طول يعني، إمم، بس فأنا قُلت بقى: "خلاص لأ stop بقى،" بقيت أعمل إيه بقيت أعمل يومين في الأسبوع يعني أول حاجة بدأتها إن أنا أعمل يومين في الأسبوع، 1 أكل من البرّه من بَرّه، 1 أكل أي كلام في البيت يعني مثلًا
إمم. إيجاز طَب حلو. إمم. اهم. حلو جدًا كنتِ مثبتاهم أيام معيّنة بقى والّا إيه؟
آه، يوم الجمعة ده كنت باحب أوي إن إحنا ناكل من بَرّه، يعني فكرة بقى إنه يوم جمعة أجازة فأنا كمان واخدة أجازة. آه، بالضبط، يعني اللي هو خلاص أنت أجازة وأنا أجازة ف ما ما تخشش المطبخ بقى أو أنا كمان اشيل
فكلنا قاعدين في البيت. بالضبط، دي أجازة من الطبخ بقى كمان يعني ما جاتش عليه <chuckles>
آه.